أها. كنتِ بتحسّي بالريحة ديّة برضه؟
جدًا، جدًا، جدًا، يعني لمّا كنت أسَخّن العيش على النار آآ ال دلوقتي حاليًا في الوقت الحالي، أحُط العيش أسَخّنه على النار، فكنت أشِم ريحة العيش وهو بيتسخَّن، أفتكر ريحة العيش ال اللي كان بيتخبز زمان وأقعُد بقى أعيش الذكريات معاهم.
آه. آه. ياه! ده شيء جميل جدًا، طَب ما جرّبتيش مثلًا تعملي دلوقتي ب ب طبعًا بقى في تكنولوجيا دلوقتي وفي الخَبز والحاجات دي كُلّها، جرّبتِ إنِّك تخبزي العيش بنَفْسِك دلوقتي والّا لأ، بقى الأسهل إنِّك تشتريه أكتر؟
هو أنا جرّبت، بس أنا لقيت نَفْسي فاشلة جدًا، جدًا، جدًا في التجربة <laughs> خالص أنا ولا عارفة أعجِن العيش ولا عارفة أبَطَّطه كويس ولا عارفة أخبِزه بيطلع كُلّه معَجِّن ف يعني لأ، فقُلت لا على إيه بقى نشتري عيش وخلاص. <chuckles> ف لأ، يعني ما جر التجارب بتاعتي فشلت للأسف.
المو الموضوع فشل. <laughs> آه. ياه! معقولة؟ آه.

بُصّي هو أنا كنت لسّه عيّلة صغيّرة، أكتر حاجة كنت باشبط فيها إن إني آخد حتّة عجينة، وآخد شوية دقيق في طبق صغنّن قدّامي وأقعد أحاول إن أنا إيه، أفردها. <laughs> و وأفضل وقفة قدّام الفرن أقول ال ال مش م يعني ما كان حد بيقعد قدّام الفرن يخبز العيش، أفضل واقفة جنبها وأقول لها: "العيش بتاعي أخباره إيه؟ العيش بتاعي استوى والّا لأ؟" لحد ما تطلع اللقمة اللي أنا آآ آآ ال اللي أنا عجينة اللي أنا بططتها دي وآخذها آكلها. فدي كانت حاجة حلوة جدًا يعني، كانت تيتة كمان أفتكر حاجة حلوة أوي، أوي كانت بتعملها لنا زمان
آه. ياه! <laughs> آه جميل جدًا. إمم. ياه! إمم.
آآ أول ما تبدأ الخبيز خالص، كانت تعمل لنا حاجة اسمها بكّومة. نوع من العيش يعني. آه.
بكّومة، آه لأ ده أنتِ بقى المفروض تشرحي لنا بالتفصيل عشان أسمها غريب جدًا، آه، بكّومة.
بُصّ هاقول لك، آه آآ كانت آآ رغيف العيش اللي هي بتبططه ده بتفرده خالص بتكبره، لأ بتخلّيه صغنّن، ما بت ما بتفردهوش أوي
إمم. آه. تمام.
و وبتحطه في النا على على النار في الفرن فيبدأ يستوي لمّا يستوي بتروح فاتحاه، وبيبقى فيه هي كده بقى اسمها بكّومة، فبتروح حاطة لنا فيه إيه بقى، سُكّر وسمنة فلاحي. وهو سخن كده لسّه طالع من الفرن.
تمام. آه. إمم، جميل جدًا دوّة.
تحط لنا آه يعني امم يمكن أنا ما كلتهوش من ساعة ما يعني ما تيتة وجدّوا اتوفوا، <chuckles> وما عدتش باروح هناك، و يمكن ما كلتهوش من ساعتها، يعني ما جرّبتهوش بس دايمًا أفتكره، حتّى أحكي لأولادي أقول لهم أنا دايمًا أحكي لهم على الأيام دي بابقى مبسوطة أوي حتّى وأنا باكلّمهم عنها.
آه، للاسف. إمم، إمم، والله حلوة جدًا يعني حتّى الأفكار اللي بتقوليها ديّة كانت حاجات لطيفة جدًا، وكمان مثّلت عندِك ذكرات بقيتِ بتحكيها برضه لأولادِك وكده، طب وأنتِ بتحكي مثلًا أو بتحكي لهم الحكايات دي، بتحسّي بريحة الخبز ساعات اللي كان بيطلع من الفرن دوّة وهو بيستوي والكلام ده كلّه؟ يعني بتحسّي إن الذكرى لما بتحكيها، معاها برضه ريحة نفْسها بتيجي في مناخيرِك كده بتحسّي بيها؟